Harika, harika, yani istediğin anda, istediğin zamanda, tabii ki de karşı tarafın müsaitliği doğrultusunda, eee, teknolojinin sayesinde kendini, eee, yalnız hissettiğin böyle kötü hissettiğin zamanlarda aileni, çevreni ya da yakın arkadaşlarını arayıp, eee, o, eee, mesafeyi kapatabiliyorsun teknoloji sayesinde. Süper, süper. Peki, kuşakları nasıl etkiliyor sence? Mesela, eee, şey sorsam sana, ebeveynlerin teknolojiyle kullanımı nasıl? Ne derecede teknoloji kullanıyorlar?
Mutlaka. Aynen, aynen, aynen. Bü ben çok şanslıyım çünkü benim annem 80 yaşında ama çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Eee, Instagram, Facebook, eee, bir Twitter'ı yok. Onda da, onda da, iyi ki yok. Yoksa çok kısa süre içerisinde içeri alırlar anneciğimi 80 yaşında. <chuckles>
Hadi ya. Harika. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Um umarım anneniz de Twitter uygulamasını indirip de, eee, kendini <chuckles> geçmez. Peki, annenizin TikTok hesabı var mı? Sosyal medya ha okay.
Tabii, tabii, tabii, girişmez. <chuckles> Yo yo, yo yo TikTok'u falan yok, eee, ama şeyde çok aktif. Eee, bu arada gazetelerini falan, yani, a tabii o yaşın getirdiği bir şeyde annem mutlaka hâlâ gazete alıyor eve. Eee, o seviyor, hani, o, ııı, fiziksel olarak okumayı çok seviyor, eee, ama neredeyse be bütün muhalif haber kanallarının sayfalarının uygulamaları var ve, eee, sürekli oradan bütün köşe yazarlarını okuyor mesela.
Evet. Hı hı. <chuckles> Harika, harika, anneniz hâlâ kendini güncel, eee, tutan ve, eee, teknolojiyle birlikte değişen ve gelişen dünyada kendini geliştirebilen 80 yaşında, nadide bir çiçek galiba <chuckles> anlattığınız kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Peki, eee, senin şeyini merak ediyorum aslında, gözlemini merak ediyorum. Sonuç itibariyle sen annenin, eee, yani senin yaşını da baz alırsak, eee, uzun süredir anneni gözlemleyen birisin. Annenin teknolojiyle tanışması, teknolojiden sonraki, ya teknolojiden önceki annenle teknolojiden sonraki annen arasındaki farklar neler desem, ne dersin bana?
Hı hı. Tabii. Evet. Gerçekten öyle. Gerçekten. <chuckles> Hı hı. Tabii. Hı hı.